Thực ra thì mình thì không có th xu hướng là đi cùng với đồng nghiệp, tại vì thực ra là đồng nghiệp cũng khó tìm được nhiều cái điểm chung lắm, ờ, bản thân mình thì ưu tiên là, ờ, đi du lịch cùng với những cái người mà cùng cái sở thích. Thực ra đi với gia đình á, nó cũng là một phần trách nhiệm, còn lại thì nếu mà nói mà tìm được một người nào đó, mà, kiểu, bạn mà, kiểu, cạ để mà đi du lịch chung thì chỉ có bạn thân thôi, mình nghĩ là như thế, ờ.
À. Đồng ý nhá! Ừ. Đúng rồi. Đúng. <laughs> Đúng rồi. Nhiều khi mình nói bạn, trên công ty thực tế bạn bè đồng nghiệp nó đấu đá với nhau các kiểu, nó ghét mình <laughs> ừ, rồi đi chung nhiều ờ, giả kiểu như là, cười trong cái sự giả tạo ấy. <laughs> Ừm.
Ờ, <laughs> mà đi cứ phải giả vờ cười xởi lởi, xởi lởi. <laughs> Ờ, chính xác, chính xác! Bản thân mình cũng không thích cái đó. Ờ, đi với gia đình thì tại vì là nó có quá nhiều thế hệ ấy, nên nhiều khi là nó cũng có nhiều mâu thuẫn, tuy nhiên là, ừm, cũng là trách nhiệm mà, tại vì 1 năm thì cũng nên đi ừm.
Ừm, đúng rồi. Nhiều khi, a, anh chị em các kiểu, rồi chưa kể, mình nói bạn nha, đi ra đó thuê những cái phòng khách sạn, rồi mỗi người mỗi ý, sinh hoạt khác khác nhau đó, hoặc là những cái phòng lớn mình nhưng mà mình không thích ở chung vậy. Kiểu như, mạnh ai không ví dụ như t phòng WC, a ai như thế nào, mình muốn làm như thế nào, hay là mình phòng mình quét dọn, để như nh thế nào thì mình thích, đúng hông? Còn nhiều người vô cứ bừa bãi các kiểu, mình không thích ở chung như vậy đâu, ừm.
Các cháu, ừ. Ừm. Đúng, đúng, đúng. Ừm, đúng rồi. Ừm. Ừm, đúng rồi. Ừm. Ờ, chính xác, chính xác. Ờ, thế nhưng mà, kiểu như, 1 năm thì cũng nên, ơ, đi cùng với nhau 1 lần, kiểu, ờ, ờ, gắn kết tình cảm gia đình đồ các kiểu, đó. Ờ, đó, thì đó, mình nghĩ là 1 năm 1 lần là đủ rồi, còn nếu như bản thân mình mà muốn tự, kiểu, đi đi du lịch, và sau đó thì, kiểu, vui vẻ thì
Ừm. <clears throat> Đúng rồi. Ừm. Nhưng mà mình có cái tính nha, hông biết bạn thì sao, chứ mình thường là những cái ngày dịp lễ lớn á, mình là một đi trước lễ, hai là mình đi sau lễ vài hôm, chứ mình không có đi vô đúng cái ngày lễ đâu ừ, tại vì thứ nhất ừm.
Ờ. Ừm. Ờ. Đi vào dịp lễ, đúng không? Ờ, thực ra thì, ừm, cũng khó, tại vì nhiều người là chỉ có dịp lễ mới được nghỉ thôi. Bản thân mình thì cũng không đi du lịch, ờ, dịp lễ, tại vì nó đông đúc quá, và nó, kiểu như, các cả vật giá nó đều leo thang á, vậy nên nà mình cũng không thích là đi du lịch dịp lễ.
Đúng rồi. Đúng rồi, đông lắm bạn. Chính xác. Mình đi ra, nội cái vấn đề mình đặt phòng ở đó nó cũng mắc, và mình, ờ, đi di chuyển này nọ đông, chỗ người nhiều, mình đi cũng hông có được thoải mái, đúng hông? Đi cứ kẹt xe tới kẹt xe lui ừm.
Ừm. Đúng rồi, đúng rồi. Chính xác, chính xác. Thực ra là dịp lễ là đi là cũng cực lắm đó, tại vì là giá cả thì tăng này, xếp hàng thì dài này, thời tiết thì dịp lễ, ví dụ như 30/4, 1/5 là cực kỳ nắng, mà 2/9 thì đa số là mưa, đó, cái dịp Tết thì mưa xuân, xong rồi đi đâu cũng đông đúc. Nên kiểu gì là thì kiểu, mình thấy cái dịp lễ á, ừm, mọi người đổ xô đi nhiều quá, nên là nó cũng thành cái trào lưu, tuy nhiên là để mà thực sự tận hưởng được trong cái dịp lễ là cũng khó đấy.
Đúng. Ừ. Chưa <laughs> đúng rồi. Chứ Ừm hứm. Đúng rồi. Đúng rồi, chưa kể mình nói bạn, đi ra bây giờ có một số thành phần mình à, quán ăn mà nó canh dịp lễ là ló chặt chém đấy. Ừ, mình thấy mà trên, ơ, báo, lâu lâu có một ví dụ như dĩa rau muống 200.000-300.000. <laughs> Ừ.
Ừm, chính xác, chính xác. Ờ, chính xác, chính xác. Thực ra mình cũng có đọc được những cái thông tin đấy, tại vì gần như là họ chỉ có nhờ vào cái dịp lễ đấy và xong rồi cái dịp lễ đấy thì họ lại tính thêm chi phí, ví dụ như là thêm, ơ, chi phí cho nhân sự bán vào ngày Tết này, đấy, nên thành ra là đội cái giá thành lên rất là nhiều.
Đúng rồi. Đúng. Đúng, đúng, đúng, đúng, đúng.